Yani, bu şöyle, sürekli gördüğün için sen de alışıyorsun. Senin de gözün bir yerden sonra onu aramaya başlıyor ve senin güzellik algın, senin stil algın da o şekilde oluşuyor. Şimdi, algoritmalar var. Atıyorum ben geçen gün, eee, ya, 1 tane bir kahverengi çizme alayım dedim. Yani, hiç ben normalde çizme giymem. Kahverengi, ayakkabıda kullandığım bir renk kesinlikle değildir. İşte, kahverengi çizmeye bak bak b bakmak, yani, bakmaya başladım internetten. Sonra durdum dedim ki: "Ne alaka, ya? Ben niye şimdi kahverengi çizme bakıyorum? Nereden geldi bu?" Sonra bir baktım, işte, sosyal medyada sürekli, böyle, şey girdi ya, işte, ımm, sonbahar ve, ııı, sonrasında kış, sürekli bir kahverengi şey dayatması var, kahverengi çizme. Yani, alt metinde o benim beynime işlemiş, artık satın alma kararlarıma kadar gelmiş. Ben, böyle, son dakikada fark ettim. Yani, benim o kahverengi çizme arzumun altında aslında bu duya dayatma yatıyor. Çünkü benlik bir şey değil, yani. Bunun gibi birçok örnek verebilirim.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tamam. Hı hı. Evet, evet. Hıı. Anladım. Peki şunu sorayım sana, hani, konudan çok bağımsız değil ama biraz daha farklı bir yere gidecek. Eee, algoritmalar mesela sence elinde bir, mesela, t eee, basabileceğin bir tuş var diyelim. Algoritmaları tamamen kapatmayı mı tercih edersin yoksa algoritmalar yararlı mı? Çünkü atıyorum algoritmayı kapattığını varsayalım, bu defa belki de sana, eee, atıyorum erkekler için tıraş tıraş malzemeleriyle ilgili bir şeyler de gösterecek ve bundan belki rahatsız olacaksın. Ama öbür yandan da algoritma da seni etkileyecek, hani, eee, atıyorum, kahverengi çizme aldırtmaya çalışacak. İşte, bunun hangisini tercih edersin?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. İşin zorlaşacak belki de, yani. Hı hı. Evet, evet. Evet, aynen öyle. Evet, her şeyin bir bedeli var. Yani, hiçbir kolaylık, eee, şöyle söyleyeyim, hiçbir kolaylık bedelsiz gelmez. Şimdi bu algoritmanın bir kolaylık var. İşte, sen ne düşünüyorsan önünde görüyorsun. Bir daha girip orayı 30 saat aramıyorsun. Evet, bu bir kolaylık. Ama bunun, eee, alt metninde de senin satın alma kararların etkileniyor. Bu da bunun bedeli. Şimdi burada bir terazi var. Benim çi yani şahsi terazimde ben, eee, algoritmayı tek tuşla kapatmayı tercih ederdim manipüle edilmektense. Ben o o yani, t t o kendim ihtiyacım olanı gidip arayayım isterdim.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tamam. Hı hı.